بالضبط ف كنت باخذ ال300 جنيه منه عشان ما أصرفش لأ، ما أصرفش الفلوس، وعارف كنت باشيلهم عند ستي كنت بد اروح لها كده أديهم الفلوس وكانت عندها حصالة كده أقول لها شيلي لي ده عندِك، عايز أقول لك فرحتي بجد بالLaptop اللي أنا جبته حسيت بتغيير كبير أوي في حياتي، إن أنا قدرت من تحويش حاجة بسيطة بس قدرت إن أنا زي ما تقول إيه، أعمل أعمل حاجة لنفسي، دي أول حاجة اس
أيوه. هون عليك طيب موضوع ال إن أنت بعد ما اشتريت Laptop حسيت إن هو فعلًا يعني كان الموضوع يستحق فعلًا صبرك لمدة 10 شهور وكده؟
امم. بصراحة آه، دي حقيقة فعلًا، دي حقيقة، اتعلمت منه إزاي أحوش وعايز أقول لك اتعلمت منه إن أنا أصبر، يعني والله بجد علمني الصبر علمني إن أنا أقدر أصبر 10 شهور لمجرد بس إن أنا عايز أول حاجة أوصل لها، وعايز أقول لك أنا لحد دلوقتي بجد أنا لحد دلوقتي أنا في سني ده باعمل نفس الفكرة تخيل بقى، بس بقى مش على 300 جنيه على مبلغ أكبر بقى.
امم. يعني هي لسه فضلِت فضلِت مكملة معاك يعني نفس الموضوع التحويش، موضوع إن أنت تصبر، موضوع إن أنت يبقى فيه حاجة أصلًا كبيرة أنت عايز آآ، تجيبها أو تشتريها وكده وتبدأ منها من مبلغ صغير أو تبدأ مثلًا بتحويش شاق أصلًا؟
آه، آه. بالضبط أقول لك مثلًا أنا كبير أهو دلوقتي شوف الLaptop برضو ده أنا عايز أقول لك رُحت عملت Upgrade للLaptop وجبته بحوالي 50.000 جنيه تخيل بقى شوف المبلغ! فرق المبلغ آه
امم. ياه! آه، يعني أنت بدأت بدأت أنت من 300 جنيه في الشهر لأخيرًا جبت Laptop ب3500 ل50.000 جنيه ما شاء الله. <chuckles>
تخيل آه، أيوه فعلًا 50.000 جنيه وأنا كبرت أهو شوف أنا متخرج أهو وشغال ومعايا الحمد لله فلوس، بس عارف أنت فكرة إن أنا حسيت بقيمة فعلًا الصبر وقيمة التحويش، اللي أنا كنت باعمله وأنا صغير لما كبِرت عارف اللي هو كانت حاجة صغيرة جدًا فرقت معايا وغيّرِت لي حياتي لما كبرت، يعني خلِّ بالك هي ما ح ما غيرتليش حياتي أوي وأنا صغير لأ غيرتهُ لي لما كبرت فرقت معايا خلتني اكتسبت عادة وهي عادة التحويش.
امم. امم، امم. أثرت في شخصيتك.
بالضبط، أثرت في شخصيتي جامد، خلتني بجد عارف أنت، أنا مش بخيل خلِّ بالك، بس عشان تاخد بالك مش بخيل معنى كده إن أنا بخيل وكده، لا العكس.
لا، لأ، أنت كده أنت كده بتتَصرف في المال ب بالذكاء أكتر من إن أنت مثلًا تبقى أنت مُصرف، تبقى أنت أي حاجة مثلًا في إيدك بتصرفها على طول مش قادر إن أنت تمسك قرشين في إيدك 10 دقايق على بعض أنت كده دي حاجة كويسة أصلًا.